Aku lagi di kondisi yang agak dilematis nih dan sejujurnya agak kesel sih.
E kenapa sih emangnya?
Hmm. Gini, jadi, mmm, beberapa bulan terakhir itu ke pengeluaran aku di ini subscription digital itu kayaknya naik ya. Cuma aku ngerasanya, mmm, wajar-wajar aja sih. Jadi gini, eee, biasanya aku kan subscribe itu di YouTube Premiumlah karena aku senang dengerin podcast kan jadinya kalau premium kan bisa itu dengerin, eee, background gitu kan. Itu kayak penting bangetlah gitu. Terus ada hiburan jugalah misalnya anime atau yang buat ini ya nonton-nonton gitu kan. Nah, kemudian aku juga punya ini projek untuk kayak bikin konten kan. Nah nambah lagi kan jadinya subscription untuk, mmm, kayak Canva Pro, CapCut Pro gitu kan. Nah itu jalan tuh, eee, dipakai memang ya jadi dua-duanya juga untuk hiburan pulang kerja gitu kan. Terus juga tadi ngonten ya bikin konten sehari sekali gitu kan untuk ngerintis channel-lah gitu kan. Nah kemudian nih tiba-tiba nih di 1 bulan terakhirlah gitu kerjaan di tempat kerja itu kayak mulai nambah gitu kan. Tapi masih, eee, inilah masih bisa bisa di-manage-lah, eee, kemudian aku juga punya, eee, inilah ngejar juga di freelance. Nah itu tuh ternyata ya betul. Jadi ditotalin jadinya kok, eee, waktunya ada yang ke kepake banyak nih bahkan sampai enggak sempat lagi untuk konten kan. Nah akhirnya kan sayang tuh. Jadi aku mikir, eee, konten ini jadi enggak kepake, tapi subscribe-nya ada malah yang udah setahun sih. Nah itu udah enggak bisa diapa-apain kan. Tapi yang bulanan, eee, aku udah mik udah mulai mikir nih, "Udah deh mau cancel dulu nih biar fokus ke, eee, tadi itu yang, eee, freelance yang memang enggak butuh subscribe apa-apa." eh tapi untuk yang digital, tapi rasanya dengan kepenatan yang begitu banyak kan gitu kan, atau gimana nih kalau aku misalnya cancel rasanya sayang gitu kan. Tapi kalau enggak jadinya jadi secara nominal uang yang kepake kan di secara bulanan persentasenya lumayan naik nih sekarang gitu.
Ke. Iya betul. Iya. Wah banyak ya. Ya. Oke. Wow, ini jujur ya, aku sih bisa ngerasain betapa kayaknya kamu sangat bingung banget, karena segitu banyak aplikasi yang kamu gunakan setiap bulannya untuk kamu pakai berlangganan, ya? Aku bisa ngerti banget deh itu soal itu. Tapi, aku pengen tanya dulu, deh. Kalau boleh ya, aku tuh pengen tanya, apakah berapa banyak sih kira-kira biaya yang akhirnya keluar nih, dari setiap bulannya atau mungkin kamu udah bisa kalkulasi selama setahun ini, berapa biaya yang udah keluar untuk pakai langganan ini?
Mhm. Iya, betul. Boleh boleh. Hmm. Hmm, oke. Jadi kalau langganan YouTube ya, YouTube ini kan ya aku ambil biasanya yang premium atau yang kadang-kadang malah family, ya. Jadi, ya kan Rp150.000-an ya sebulan. Nah, aku juga ada, kadang kalau ini yang untuk, eee, nonton, aku udah bundling sih dengan ini ya, dengan paket, eee, pascabayarku nih. Jadi udah lumayan enak nih, jadi ada bonus sekarang. Cuma kalau ditotalin sebenarnya bisa di atas Rp500.000 sih sebenernya dengan yang tadi ya, dengan yang digital tadi ya, untuk yang konten digital ya mhm.
Oke. Ya. Wow, mahal juga ya. Iya iya. Nah, kalau ngelihat dari apa yang kamu alami ini kan, biayanya cukup besar banget, ya. Pasti aku tuh bisa ngerti betapa susahnya kamu nih untuk bisa
Hmm. Iya, sih.
Ngebayar ini biayanya cukup besar. Tapi kalau pengen tahu, kira-kira nih, itu yang bayar siapa, ya? Apakah kamu sendiri atau mungkin ada keluarga ikut bantuin? Atau mungkin emang kamu ada sedikit kerjasama dengan orang lain sehingga punya akun bersama nih, untuk bisa ngebayar langganan digital ini.
Hmm ya, oke. Jadi kalau yang untuk hiburan sih, aku sendiri ya, pastinya, ya. Cuma ya untuk yang akun digital, ada sih yang memang join-an nih sama adik aku, nih. Nah, cuma itu kan jadinya kayaknya enggak relevan, gitu ya. Cuma ujung-ujungnya balik lagi sih ke akunya, sih. Karena yang untuk yang konten digital yang lainnya, eee, itu juga semuanya sama aku nih, cuma, mmm, kala karena kalau dipa enggak dipakai sayang tadi balik lagi sih, eee koa aku kepengen ngelakuin semuanya nih jadinya kan, eee freelance iya, tapi sayang banget nih udah jalan lumayan, ya lebih dari 1 bulan kan ngerintis. Kalau misalnya aku nyetop konten kreasinya kan, jadinya nanti ya channel nya kan jadi ini ya, jadi turun lagi, gitu.
Oke. Ya. Ya. Oke. Iya sih, betul juga, ya. Wow, ini sesuatu hal yang cukup rumit sekali pastinya, aku bisa ngerti sih, pasti ada beberapa kebutuhan yang emang harus bisa dikerjakan ya. Tapi ada enggak sih? Mungkin satu aplikasi atau mungkin dua aplikasi kamu udah pernah coba nih untuk kayaknya make hanya di bulan ini aja. Terus, eee, di bulan yang ke-2 ke-3 kamu nggak pakai dulu, baru ketika butuh baru kamu bisa langganan lagi.
Hmm. Mhm. Oke, eee, tuh aku baru ini sih baru keingatan ya, memang kadang-kadang ada pola kayak gitu, ya. Memang, eee, ketika aku ngerasa ini kok aplikasi enggak kepake ini di bulan ini, terus akhirnya aku mau, apa, mau kensel telat, gitu kan. Eee, apa namanya udah keburu ke e ini kerberp keperbaharui gini gin nah, ini jadi sebenarnya ada sih memang, mmm, yang bisa kayak di ini ini ya, dikurangi nih, jadi dari misalnya e tiap bulan, misalnya ketika memang polanya nih yang ini misalnya minggu dep bulan depan kayaknya enggak perlu, gitu kan. Nah, aku, eee, harusnya kayaknya sih memang stop, ya. Nah, cuma kadang-kadang ada mental block tuh kayak gini sih, jadinya, mmm, kal ketika aku tuh bis pertama daftar sebelumnya itu kan kena pat dapat promo, tuh. Nah, biasanya kalau aku kura aku kensel subscribe-nya, problem-nya itu kan, mmm, ketika nanti masuk tiba-tiba aku takutnya butuh nih, terus nanti jadinya biayanya itu, mmm, jadinya kan jadinya enggak, eee, promo lagi dan akhirnya nanti nam malah balik lagi nambah, eee, ke bujet kan, gitu. Tapi kalau nungguin promo berikutnya, enggak tahu kapan lagi, tuh.
Oke. Ya? Iya, betul. Oh, iya. Iya juga, sih. Betul juga ya. Wow, ini berarti kamu pernah mencoba dan ternyata cukup ter suka terlambat, ya. Mungkin kalau aku bisa ngelihat nih dari apa yang kamu rasain. Ada sih, mungkin kamu bisa mencoba, ya.
Mhm.
Kira-kira kamu pernah nggak sih, mencoba untuk ngecek nih kira-kira
Oke.
eee, kapan terakhir tanggal-tanggalnya kamu catet gitu, kayak untuk aplikasi A, dia itu batasnya tanggal sekian, kalau aplikasi B tanggal sekian, at dan itu kamu jadikan sebuah pengingat yang kalau pengingat kalau nggak salah di handphone itu, bisa ada alarmnya. Apakah kamu pernah coba untuk melakukan hal seperti itu?
Oke. Mmm, belum ya? Oke oke. Nah, iya sih, kadang-kadang untuk kerjaan aja kan aku tuh, eee, juga ada ya reminder-reminder, tapi kayaknya untuk kerja untuk, mmm, diriku sendiri kayaknya belum belum diterapin ya, malah yang kayak gini ya. Iya bener juga sih. Iya, jadi mmm?
Nah, betul juga. Nah Mmm, dan kalau aku sih bisa ngeliat ya. Kamu pernah coba nggak sih? Kira-kira ya mungkin kamu bisa coba, untuk memutus ya, maksudnya tuh gini. Jadi berlangganannya itu nggak terhubung langsung ke E-wallet ter atau ke rekening kamu. Jadi dia nggak otomatis diperpanjang. Jadi hanya untuk 1 bulan habis itu selesai, otomatis. Yeda bisa bisa mmm. Apakah kamu pernah coba tuh cara-cara seperti itu?
Mhm, gimana? Ah iya, betul betul. Nah, iya su eee, istri aku pernah komen sih katanya, "Kenapa sih kamu," katanya "connect-in, mmm, subscription-nya itu ke GoPay," katanya kan. "Jadinya tuh jadinya ketika kamu ada ini gitu kan, ada ada b ada saldo di situ, kamunya lupa kan, kemudian kepotong tuh." Iya sih benar sih, jadi kayaknya mesti aku mesti potong itu juga sih antara, eee, mode pembayarannya ya ke semua eee, iya ya, eee, apa nih, ke semua akun-akun digital aku sih. Jadi sambil tadi ya jadi dikombinasi dengan, eee, penjadwalan, alarm, kemudian tadi ya, dim dipetain ya, jadi mana yang kemudian aku butuhin di bulan ini, mana yang nggak dibutuhin di bulan ini gitu kan. Lalu tadi ya, selain reminder, berarti memang masalah pembayaran ya. Karena memang sih sekarang itu ini ya, k eee, kar karena udah keenakan kali ya, jadi udah banyak banget model be iya, dulu tuh aku inget ya, sebelumnya tuh kan, mmm, nggak connect ke ini ya, ke debit gitu kan. Banyak be pem metode pembayaran tuh yang nggak ada gitu kan di di Netflix dan lain-lain gitu kan. Jadi susah gitu, jadi kita harus menyengaja untuk, eee, subscribe untuk un-subscribe tuh. Sekarang tuh semua lebih mudah sih. Iya, aku nggak pernah nge-review itu juga ya, sejak kemudian kemudahan itu nambah. Sekarang tuh aku malah malah pusing sendiri tuh dengan kemudahan itu tuh. Hmm. Hmm hmm hmm.
Iya. Betul. Iya. Ya. Betul. Iya. Betul juga. Iya. Betul, nah kalau kamu kan bagus banget nih ya udah bisa memeta-metakan, kamu udah punya pengingatnya. Apakah kamu mau coba juga nih untuk melihat semua aplikasi kamu sekarang, terus kamu bisa tuh kayak mungkin memecah ya. Kira-kira aplikasi ini emang penting aplikasi yang kayak, eee, mode yang seperti ini kayaknya hanya untuk 1 bulan aja sesuai dengan keperluan, atau emang ada aplikasi yang kamu rasa udah berlangganan, tapi sampai hari ini sebenarnya kamu nggak pernah pake aplikasinya. Tapi kamu pake itu hanya untuk jaga-jaga aja. Itu kayaknya kamu kan bisa ya, mungkin untuk bisa kamu hapus, kamu bisa pilih sehingga kan kamu akhirnya tau nih apa yang penting buat kamu, apa yang nggak penting. Pernah coba nggak cara seperti itu?
Oke. M Mmm. Oke. Oke, berarti berdasarkan ini ya, bukan berdasarkan kategori, tapi berdasarkan kebutuhan dan prioritas, ya. Iya sih, sebenarnya kayak aku tuh milih-milih itu tadi berdasarkan kategori sih tadinya. Eee Jadi maksudnya ini untuk misalnya untuk, apa namanya, eee, untuk editing misalnya, untuk kemudian speech to text gitu kan. Kadang-kadang aku belum ngelihat untuk per kategori ini sih sebenarnya ada yang perlu, bahkan kadang-kadang aku mikir, eee, ada yang bisa pakai yang mode gratisan atau enggak, gitu. Jadi belum aku reviu satu per satu, nih. Iya, bener banget, ya. Jadi, mmm, banyak yang belum yang masih bisa di aku optimalkan sih sebenarnya ya, lebih daripada kemudian aku pusing mikirin itu ya, dari sisi biayanya, sih. Oke oke. Ah, oke, jadi so sejauh ini aku jadinya lebih lu lumayan lega, ya. Jadi, aku mulai ada terpetakan ke depannya bagaimana bisa ya, menghemat ya, dari langganan-langganan ini yang tadinya aku buntu banget sih, kadang agak-agak bimbang, gitu. Sekarang lumayan jelas sih. Makasih makasih.
Betul sekali. Ya. Betul. Ya, betul sekali. Iya sih. Iya. Nah, kira-kira nih, dengan cara-cara seperti ini apakah mudah untuk kamu lakukan? Atau mungkin di saat kamu mau melakukannya, kamu ngerasa kayaknya nih ada yang bisa ada yang enggak. Kalau menurut kamu seperti apa tuh?
Hmm, oke, aku nanti mungkin mulai bisa sih, eee, terutama untuk yang terkait konten kreasi ya, karena mungkin sekarang konteksnya sekarang juga lagi enggak terlalu eee punya waktu untuk itu, sih. Cuma yang nanti aku perlu pertimbangkan lebih lanjut nih yang masalah hiburan, sih. Jadi aku perlu ngelihat dari sudut pandang lain juga nih, bagaimana bisa mensiasatinya. Tapi sejauh ini sih lumayan sih, bener-bener bisa kebayang dari saran-saran kamu tadi, sih. <snorts>
Betul sekali. Ya. Semoga kamu bisa mencoba ya, untuk melakukan semua saran-saran tadi atau antisipasi tadi. Dan kamu juga kalau memang ketemu kesulitan lagi, mungkin kamu bisa tanya lagi sama aku. Apakah mungkin kamu masih bertanya lagi tentang hal lainnya?
Oke. <inhales> Oke, sepertinya cukup sih, untuk sekarang. Makasih banyak, ya. Lain kali nanti kita sambung lagi. Makasih, sampai jumpa!
Iya, sama-sama. Sampai jumpa.